Pues es que esa es una muy buena situación, porque mira que con mi familia tenemos, eh, muchas horas de diferencia. Entonces antes, digamos que antes yo sí que los acostumbré un poco a que en la tarde de ellos me podían llamar o escribir, pero para mí era la noche y a veces terminaba hasta la medianoche, una de la mañana, eh, como que hablando y respondiendo mensajes. Que bueno, que digamos que, claro, por la familia uno lo hace, pero ya con el tiempo mm, se vuelve un poco incómodo, ¿no?
Ujú. ¡Ah! Claro. Ujú.
Porque igual es muy tarde, ¿no?, entonces, eh, ya después decidí que que no que hasta cierto punto decía: "Me voy a acostar, mañana apenas me despierte o más tarde yo respondo", y ha funcionado, ¿sabes?, o sea, lo entiende.
Okey. No, pues claro, qué maravilla. Es muy importante porque son límites, ¿no?, tanto
Ujú. Sí, sí, sí.
para ti como también para las otras personas, que empiecen, digamos, ellos a en a a entender esa diferencia de horarios, eh, bueno, todo lo que todo lo que se vive al otro lado, que también tienes que acostarte porque hay que m hay que levantarse temprano, seguramente. Entonces, sí, esos límites super, super importantes.
Ujú, sí. Claro, ujú. Sí, total. Total, total. Y con el trabajo también, ¿sabes? Es decir, no, después de las 6 de la tarde, incluso 5 a veces, porque uno termina de trabajar usualmente a las 5, ¿no?
Uy, sí. Ujú.
Ya después de ahí no, yo no reviso, yo prefiero hasta el otro día, a menos de que sea una emergencia.
Hasta el otro día. Ya no puedes hacer nada en ese momento, es que ya no puedes solucionar, no puedes dar una r una respuesta. Mm, exacto.
Exacto, ¿verdad? Nada, sí, sí, a menos de que sea una emergencia, uno dice: "Okey, bueno, vale, vale", hacemos porque algo pasó, necesitamos solucionar, sí, sí, total, total.
Ah, sí, claro, y si puedes solucionar, pues maravilloso.
Ujú, ujú, pero del resto, no. Yo creo que es bueno tener límites, ujú.
Okey, bueno ¿y haces ahora haces ahora algo diferente de lo que hacías antes? Por ejemplo, cuando decidiste no no más notas de voz porque te distraes del tema y empiezas a hablar más, <chuckles> eh e eso que que definitivamente ya no harías más.
Sí.

Eh, bueno, eh, a ver, con mi familia, mm, sí me ha pasado a veces, por lo mismo que te decía antes, de que, los mensajes suenan un poco secos, entonces. Exactamente, sí. Entonces creo que, em, he recibido como esa, retroalimentación de la familia, ¿no? De que, suena muy seco y de que suena muy distante, ¿no? Entonces, creo que esa fue una señal, ¿no? Que tú dices: "Okey, vale, entiendo, digamos que no era mi intención, yo quería ser más práctico, porque, ajá, no necesito enviar el que los dos corazones solo para decirte que sí. Pero entiendo, ¿no? Que con la familia, pues, sí se puede llegar a sentir así distante, ¿no?".
Ujú. Los toman, mal. Ujú. Muy seco. Mostrar. <laughs> Claro. Hay otro nivel de confianza, entonces, claro, hay que hacerlo un poquito más cercano. Y bueno, y te ¿Eres de los que, mm, envía los mensajes así largos, de esos que da mucha pereza oír, o cuando los envías de texto, <chuckles> de perdón, de voz?
Exacto. En ujú. Mm, no, no, no. Intento no, intento no hacerlo así, porque, a mí también, realmente, que me, me irrita un poco a veces. Cuando te envían mensajes de 3 minutos, es como que: "Ay, no, por Dios". Entonces yo los pongo a velocidad 2 y los escucho, y y ya, lo que es lo que entendí, entendí.
No, no, no. Ah, okey. <laughs> <chuckles> <laughs> Ahí, lo que puedas entender, <laughs> sí. Y el en
Exactamente, porque me parecen muy largos.
Oy, sí, es increíble, es increíble. Hay personas que no no no, digamos que no miden eso, no, no no tienen esa esa precaución, ¿no? De saber que la otra persona: "Hey, hey un poquito de consideración". <laughs> Okey. Bueno, ¿y cómo manejas los límites? Todo esto de, por ejemplo, am, mensajes después de una hora específica, eh, y que de repente estés, por ejemplo, tú envías el mensaje, no sé, después de las 9 de la noche, y, y te quedas así con esa ansiedad esperando respuesta y y como que miras el teléfono cada 5 minutos y no te puedes desconectar, esperando esa respuesta, ¿eso, eso te ha pasado o manejas como límites en esos temas?
Mejor llámame, entonces, ¿no te parece? Ujú. Exacto. Sí, lo bueno de Ujú. Sí. Ujú. Ujú.